Est-ce que tu peux me parler d'une activité, heu, qui permet de se détendre hein, mais qui ne coûte presque rien?
Ouais, bah, carrément. Moi, mon truc c'est la rando. Heu, j'adore, heu, j'adore randonner. C'est, heu à pied, à pied, heu, à pied ouais. À ski, j'ai jamais fait de ski de rando, heu, ski alpin ouais, ski rando non et heu et ouais, je vois pas trop d'autres moyens après de de se de randonner. Oui c'est vrai, enfin, ça ça compte comme une randonnée, tu penses?
Ouais. À pied? À ski? À à pied, OK. Ouais. À cheval? Ah, bah oui, je pense dans le sens où tu peux partir, heu, 1 semaine, heu, en bivouaquant, heu, peut-être même à
OK. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui c'est vrai, bah, dans ce cas là, tu peux t tu peux aussi faire à la à vélo. Ouais, ouais ouais, exactement. OK, ouais, beh heu, alors moi, j'ai jamais testé, heu, d'autres solutions mais ouais, rando à pied je connais plutôt bien. Heu, j'ai la chance de vivre à la montagne donc heu, je je ren je peux en faire, heu, en fait, heu, je veux dire, je peux d ouais c'est ça, déjà le soir, heu, si je finis le travail, bon peut-être plus en été. Heu, mais même le midi pendant ma pause dej, si je veux je peux aller, heu, monter en haut d'une crête, heu, ça prend 40 minutes aller-retour, heu, donc, heu, donc voilà. C'est un vrai luxe et heu et après le week-end, heu, là j'ai la de la vraie montagne, heu, à 1 heure de route et heu, et ça me permet de, bah, de profiter, quoi et et et ça coûte rien du tout.
à vélo aussi, peut-être? Ouais. Donc à pied. <laughs> Ouais. OK, super. Souvent. Ouais. Ah c'est génial ça! Cool. Ouais. Mmh mh. D'accord. Et ça coûte rien du tout, ouais, ouais. Alors justement, dans le dans parlons finance. Hem quand on dit: «Ça ne coûte rien du tout», dans le sens où, effectivement, il y pas un abonnement, par exemple à prendre dans un club ou quoi que ce soit, tu le fais, heu, vraiment tout seul ou avec des amis, hein mais heu, voilà, tu es pas affilié à quelque chose.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, absolument, ouais. Oui. Ouais, ex exactement. Ouais, c'est quand tu veux où tu veux, quoi. Mais heu, mais après c'est vrai ce ce n'est pas vrai que ça coûte absolument rien, heu, parce qu'il faut quand même ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est quand même le sport le moins cher, heu, qui existe parce que, heu, concrètement tout ce dont tu as besoin c'est une paire de chaussures. En tout cas au début. Après c'est sûr que quand tu veux commencer à te à t'équiper, heu et que tu veux du matériel premium ou tu veux du matériel ultra léger, heu, ouais, là, ça peut vite, vite taper en effet, heu, hem
Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'en termes de matériel. Ouais. Mmh mh. Au début, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est que c'est quand même, heu, c'est quand même pas donné, il me semble hein?
C'est pas donné ouais. Heu, bah là, par exemple, cet été, heu, j'ai fait une rando en itinérance de 9 jours et heu et donc, heu bah, quand tu pars pour 9 jours alors c'était une rando en plus en autonomie totale, heu, donc je devais porter ma nourriture, je devais porter mon eau, heu, je devais porter ma tente et cetera. Ouais, là, tu te bats contre le poids et heu et ce qui fait que tu prends, heu, donc ce qui s'appelle de l'ultra léger et là, ça coûte, heu, ça coûte bonbon, ouais, en effet, en effet.
Ouais. Mmh mh. Waouh! Ouais. Ouais, tout, tout, tout, ouais, ouais. <gasps> Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux donner par exemple, heu, une indication de prix sur un objet, heu, peut-être, heu, très simple, qui ,heu, parce que c'est un objet ultra technique à un prix, heu, bah, assez élevé?